ครับ สวัสดีครับ เป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้?
ค่ะ วันนี้ก็รู้สึกว่าชิล ๆ ค่ะ แล้วก็อากาศดีขึ้นด้วยไม่ค่อยร้อนค่ะ ฝนก็ตกตอนเย็นด้วย แล้วทางฝั่งนั้นล่ะคะเป็นยังไงบ้าง?
ช่วงนี้ที่นี่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวมากเลยครับ แต่ว่ามีแค่ฟ้าร้อง แต่ฝนไม่ตกครับ อากาศก็เลยแบบอึมครึม อ้าว ๆ ครับผม อา
อืม ค่ะ เอ่อ อยู่ภาคไหนเหรอคะ?
อยู่ตะวันออก ครับผม ทาง ทางนั้นอยู่ฝั่งไหนเอ่ย หรืออยู่กรุงเทพ? ภาคเหนือ อา อา อ๋อ
อ๋อ ฝั่งภาคเหนือค่ะ แล้วก็พายุฤดูร้อน เข้า พอดี ใช่ ช่วงนี้ก็ตกทุกวันเลยค่ะ
ทุกวันเลยเนาะช่วง โดยเฉพาะตอนเย็นกับตอนเช้าเนี่ยได้ข่าวว่าตกตลอดเลยเหมือนกัน
อืม ใช่ ๆ เมื่อวานก็เหมือนจะมีน้ำท่วมบางที่ ด้วย เหมือนน้ำขัง อะไรแบบนี้ค่ะ ฝนมันตกหนักเกิน มันระบายไม่ทัน
อืม อ๋อ ครับผม อืม ๆ
อืม ใช่ค่ะ พูดถึงฝนตก แล้วก็จะมีอาหารจานโปรดไหมคะ? ที่แบบชอบกินช่วง ฝนตก
ฝนตกใช่ไหมครับ? ถ้า ถ้าพูดถึงผม ผมคงจะเป็นแบบ อาหารอะไรที่ ร้อน ๆ ถ้าอากาศฝนตก อากาศเย็น ๆ ถ้าได้ซดอะไรร้อน ๆ มันคงจะคล่องคอ แล้วก็รู้สึกว่า เอ่อ มัน มันคงอร่อย มันคงฟีล มันคง ฟิน อะไรอย่างเงี้ยครับ ทาง ทางนั้น มีอะไรที่เป็นจานโปรดในช่วงที่แบบฝนตกบ้างไหมครับ?
อา อืม ค่ะ ถ้าฝนตกอะค่ะจะชอบกินเป็น บางครั้งก็จะกินเป็นมาม่า <chuckles>
อือ อือ ๆ ๆ ๆ
เพราะมันจะร้อน แล้วก็ซดซุปไปด้วย แล้วแบบมัน เส้นก็แบบ โอ๊ย พูดแล้วก็หิวเลยนะคะ มันค่อนข้างที่จะเป็นอาหารที่ง่าย แล้วก็อร่อยด้วยอะ แล้วก็กินแล้วก็ เออ แบบแฮปปีดี แบบอร่อย มีความสุข แบบนี้ค่ะ
เนาะ <laughs> เนาะ ๆ คิดเหมือนกันเลยว่า ได้ซดอะไรร้อน ๆ เนาะ ในช่วงฝนตกก็คงจะดี แล้ว ม เมื่อ เมื่อเย็นทานอะไรหรือยังครับ? ตอนเย็น อาหารเย็น
อืม <chuckles> ค่ะ พ เมื่อเย็น อ่า ไปทานเป็น เอ่อ ข้าวราดแกงค่ะ ข้าวราดแตง ข้าวราดแกงปักษ์ใต้ ก็จะมีเป็นแบบ มันก็ไม่ได้ปักษ์ใต้จ๋าอะค่ะ เพราะว่าแบบด้วยความที่อยู่ภาคเหนือเนาะ คนเหนือเขาก็ไม่ได้กินแบบอาหารรสจัดขนาดนั้น ก็จะเป็นที่ไปเน้นแบบว่า เอ่อ มีอาหารภาคกลางด้วย ก็จะมีพะแนง แล้วก็มีใบเหลียงผัดไข่ หมูหวาน หรือแบบ แบบแกงคั่วหอยขม อะไรประมาณนี้ค่ะ ใช่ค่ะ แล้วทางฝั่งนั้นทานอะไรคะ?
อืม อืม เออ อืม ๆ อา อืม ครับ ห้องผมฝนตกก็กินต้มจืดครับ อันนี้ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ แล้วก็หมูทอด อะไรอย่างเงี้ยครับ สบาย ๆ ร้อน ๆ คล่องคลอ
อุ๊ย อันนี้ อันนี้เหมาะกับ หน้าแบบว่าฝนตกมากเลยค่ะ แบบว่ามากินซุปเนาะ แล้วก็แบบ เอ่อ หมูทอดหอม ๆ เออ โอเคเลยค่ะ แล้ว แล้ว เอ่อ อะไรที่ทำให้อา อาหารจานพิเศษของคุณเนี่ยมีความทรงจำเกี่ยวกับอาหารอะไรไหมคะ?
<laughs> อืม ใช่ ใช่ครับ ครับ สำหรับวันนี้ จานนี้ก็น่าจะเป็นความทรงจำเกี่ยวกับว่า นีก ได้กลับมา แล้วก็ได้เตรียมวัตถุดิบอยู่กับคนใน ใน ท ใน ในครอบครัวอะครับ อยู่กับที่บ้าน ก็เลยรู้สึกว่า เออ หลังจากเลิกงานแล้วกลับมาทำอาหารกับคนในครอบครัว มันก็เป็นความทรงจำ แล้วก็เป็นความทรงจำดี ๆ ในวันนี้เหมือนกัน ได้ กินข้าวด้วยกัน เพราะฉะนั้นเหมือนมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษมื้อหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ อ ใช่ ทางนู้นเป็นไงบ้างเอ่ย มีอาหารมื้อไหนไหม หรือว่าความทรงจำอะไรบ้างไหม เกี่ยวกับอาหาร?
อืม อืม อ๋อ ค่ะ

อา ชิล ๆ เนาะ เออ ๆ ได้ ๆ ได้ครับ เดี๋ยวต้องไปลองแล้วครับรอบนี้ <chuckles>
ใช่ มูดดีมาก ดีมาก เลยค่ะ อืม อือฮึ แล้วถ้าแบบฝั่งนั้นมีแนะนำร้านอาหารอะไรที่นู่นไม่ บ้างไหมคะ?
ทางนี้ ทางนี้ของผมอยู่ระยอง ก็จะเป็น ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารทะเลเนาะ แล้วก็จะเป็นพวกแกงต่าง ๆ พวกแกงอะไรนะ เขาเรียกว่าคล้าย ๆ เป็นแกงกะทิของฝั่งทางเนี้ยครับผม อืม ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นอาหารทะเล แล้วก็เน้นพวกผลไม้มากกว่า ช่วงนี้ทุเรียน มังคุด เงาะ กำลังออกเลย ถ้ามีโอกาสก็แนะนำเลยครับ อือฮึ
อืม อืม ค่ะ อ๋อ เคยคุยกับแฟนอยู่ค่ะว่าอยากลองไประยอง แล้วก็แบบอยากไปลองแบบ เอ่อ ทุเรียนถิ่นเขาเลยอะ ที่สวนเลย มันจะแบบอร่อยขนาดไหน อะไรอย่างเงี้ย คือแบบทางเราชอบกินอันนี้ด้วยอะ ไม่รู้ว่าที่ระยองมีไหม? แบบไม่รู้ เอ่อ ก้านยาวอะค่ะ
อ อา ก้านยาวน่า น่าจะมีนะ ถ้า ถ้าผมจำไม่ผิด อืม ๆ
อืม ค่ะ รู้สึกว่าก้านยาวมันจะแบบหอม ๆ นุ่ม ๆ เนาะ บวกกรอบนิด ๆ แต่ถ้าหมอนทองก็คือเขาจะเน้นกรอบเลย
ใช่ นุ่ม ๆ กรอบนิด ๆ ใช่ ๆ ใช่ครับผม อืม ๆ ถ้ามีโอกาสก็
อืม ค่ะ จำได้ด้วยไหมค่ะ? อืม จำได้ด้วยว่าเมื่อก่อนน่ะไปซื้ออะไรนะ ที่เป็นแบบมันเป็นแผ่น ๆ น่ะ อะไรนะ ทุเรียนทอด ทุเรียนทอด ใช่ ซื้อที่ระยองเหมามาเป็นกิโลเลยค่ะกลับเชียงใหม่ อร่อยมาก ใช่ ๆ อร่อยค่ะ อืม
มะม่วงเหรอ? ทุเรียนทอด อา ๆ <chuckles> อ๋อ กินเพลินเลยเนาะ อือ ๆ ครับผม ได้เลย วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยที่มาช่วยแชร์เรื่องอาหารแต่ละภาคแล้วกันเนาะ แล้วก็แชร์สถานที่เที่ยวรวมไปด้วย ก็วันนี้ยังไงขอบคุณมาก ๆ เลย สำหรับการ sharing ในครั้งนี้นะครับผม
อืม ค่ะ ค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ คุยสนุกมากเลย สวัสดีค่ะ <chuckles>
คุยสนุกมากเลย ครับ สวัสดีครับ